Kaya syempre po minsan, nakahanap nga po tayo ng trabaho talaga <chuckles> nagkakaroon naman po tayo ng mga toxic na, employer or boss kaya ayan, mahirap po.
Hmm. <snorts> Ah, aanhin mo yung sahod na actually ‘di naman kalakihan eh. Kasi 10 hours, 10 hours ang duty namin dun araw-araw, plus overtime, yun ang basic namin nun 10 hours talaga. Pini walang 8 oras dun, 10 hours talaga. Lahat ng empleyado 10 hours ang pasok, bawal yun.
Opo. Ayun. Opo, ah, siguro baka ina nilalagay na lang po ba sa OT yung ano, yung ganun?
Bawal sa batas yun. Hindi, basta 10 hours walang OT yun. Yun yung fix na ano mo, parang 8 hours mo yun. Yung sahod mo oo, overall talaga. Oo, ido-DOLE ko nga. Sisingilin ko sana yung dalawang oras ko araw-araw eh. Malaki pa yung makukuha ko eh.
Eh ‘di parang overwork din po pala kayo din. Opo, dapat po talaga buti nalang po talaga umalis kayo kasi at least ngayon po ay nag-e-enjoy po kayo kasama ng mga apo niyo. Wala pa po kayong opo.
Oo. Oo. Totoo ‘yan. Nung pumasok ako dun, pang walong driver na ako simula na nagbukas sila.
<laughs> Ay talaga pong talagang toxic ano.
Isang oo, isang buwan tumatagal wala na, isa meron bina dalawang linggo lang nag-resign na. ‘Di kaya ugali, ang pangit.
Ayan po. May ugali po talaga sila ano. Tapos bini tapos binitbit pa po nila dito sa bansa natin.
Hmm, bastos. Oo, eh, sabi ko mahirap baka kung ano lang magawa ko. Baka magdilim lang paningin ko. <laughs>
Op Ay buti nalang po talaga’t ano, at least ngayon po, eh, nag-e-enjoy kayo kasama ng mga apo niyo. Opo.
Oo, eh Oo, mas masaya na ako. Ayun, maraming salamat ah, sa napag-usapan natin.
Ay opo, maraming salamat din po. Ako po ay natuwa sa ating pinag-usapan.
<laughs> Oo ako rin, ganun din natuwa rin ako sa mga nasasabi mo. Uy, hanggang sa muli ah.
Paa sige po, paalam po. Ingat po.
Paalam. Maraming salamat sa’yo, paalam.

Ta tapos sasabay pa 'yong ano, ah, stress sa ano 'no, kapag may may o kaya problema sa ano na na o kaya may mga nangyaring hindi maganda sa trabaho ano. Sasabay pa 'no 'yong sa mga iniintindi natin. Ikaw paano mo ba hina-handle 'yong, um, stress mo kapag may problema sa trabaho?
Saan po? Opo. Alin po? Ah ako po, kadalasan pagka talagang medyo marami na talagang, workload ang ginagawa ko po muna nagpapahinga po muna ako, nag-iisip-isip kung paano ko sisimulan 'yang sangkutak na na binibigay ng trabaho ng acting boss or ng kliyente.
Mm. <laughs> Akala ko sasabihin mo mag-le-leave ka eh. <laughs>
Kung puwede nga lang po, magle-leave po talaga ako eh. Kasi opo, kasi ang naging pinakamalaking kalaban ko po talaga diyan, 'yang deadline deadline po talaga kasi.
Oo. Oo. Pansamantala ano. Mm. Oo. May quota kang hinahabol eh 'no. Parang, 'yun 'yung pressure eh 'no.
Ah. Opo. Opo, siyempre ang mangyayari po diyan pagka talagang
May deadline at medyo malapit medyo malapit na po, nakakaramdam na ng pressure 'tsaka stress, kasi ang
Ma oo. Oo nga, gahol na gahol ka na eh.
Opo. Tapos 'pag 'di mo
Hindi mo na alam, papaanong gagawin mo eh.
Minsan 'pag 'di mo po na-meet 'yung deadline, nagagalit ang boss. <chuckles> Kaya talaga po kaya
Ay natural gan kumbaga ikaw na bubuhusan niya ng ano 'no ng kaya ihanda mo na 'yong sarili mo. Kung hindi kasi niyan baka terminating ka pa niyan eh, tanggalin ka pa eh 'di ba, 'yun nakakatakot.
Ng galit niya. Opo, kaya talaga Opo, kaya minsan talaga kahit ayokong mag-overtime napipilitan pong mag-overtime para lang po talaga matapos 'yung mga, pina pinapagawa ng ating boss, kaya ayun.
Mm. Mm. Natatapos naman ba?
Natatapos naman po. Ayun ang siguro parang pa-konsuwelo na lang po, 'yung OT bayad, ah. <chuckles>
<laughs> Oo 'yun maganda. Ako, sa'kin Hindi maganda naging experience ko sa huli kong naging trabaho ko, dahil.
Opo.
Ah, Koreano sila, 3 sila.

Ah, hello magandang hapon.
Yun, uy magandang hapon din. Kumusta ka naman?
Ah, ito kakagising lang galing trabaho. <laughs>
Oh! Raket?
Ah, hindi, ah, pang-ano talaga panggabi talaga yung trabaho ko.
Dami kaya yatang raket eh. Hmm.
Ay ikaw ba, kamusta?
Eto. Eh, nagkakape, nag-aalaga ng apo. <laughs> Oo.
<laughs> Mukhang ah, mukhang dedicated na lolo ah.
Aba'y siyempre eh, apo yan eh. Ah, ganon talaga siguro pagka may apo na. Ayun, hmm hindi dala ban 2 na sila.
Ay totooo po. Ah, siguro unang apo niyo po yan kaya talagang Ah, 2 eh.
Pangalawang apo na. Eh, tsaka siyempre sa edad ko. Eh, lagpas 50 na ako, mahirap na rin maghanap ng trabaho. Hindi na siyempre alam mo naman sa atin, mm
Ay hindi naman po Opo. Ah, yun nga po.
ang basehan dito edad eh. Mga bata kinukuha, di ba? Oo eh, kahit kahit na galing akong abroad, eh, problema yung edad mo. Minsan, 'di na nga rin ako maka-apply ng abroad kasi sabi over-age na sir ganito ganyan. Lagpas na sa edad, oo, kumbaga, ah, ayan mabalik ako diyan no, tutal naba na nabanggit natin 'yan. Ah, ikaw para sa 'yo ano sa tingin mo, yung ngayon sa panahon natin ngayon bakit ang hirap maka-hanap ng magandang trabaho?
Ay tama po yan, kaya talagang Ay yun lang talaga, no? Sige po, ano po ba yun?